ค่ะ ๆ อืม
ก็อยากให้เขาเป็นในสิ่งที่ อยากให้ลูกตัวเองเป็นในสิ่งที่พ่อแม่ ในสิ่งที่ตัวเขาทำไม่ได้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ เห็นด้วย
ก็เลยเอาความผิดพลาดของตัวเองอะมาเป็นความหวัง มาใส่เป็น เป็น เป็นความ เป็นความหวังอยู่ในลูก อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นแบบ เด็กมัน คือวงจรของเมืองไทยมันดูแปลก ๆ เรา ห เรา เราไม่รู้จะโทษสังคมหรือโทษอะไร แต่ว่าเมืองไทยอะดี เราชอบเมืองไทย เรา เราเป็นคนไทยอะเนาะ แต่ว่าพอเราโตมา เกิดมา แก่แล้ว อย่างเงี้ย มันก็เห็นอะไรชัดขึ้น เราถึงบอกวันก่อนว่าแบบ "เออ เมืองไทยเป็นเมืองที่ผิวเผิน เป็นคนที่มองอะไรจากภายนอก แล้วก็ แล้วก็" ไอ้ อย่างเงี้ย เอา ให้เด็กไปติดกรอบของสังคม ไปติดกับ ของความกตัญญู
อา ค่ะ ๆ อะฮะ อา ใช่เลย ค่ะ ใช่ เข้าใจเลยค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ ๆ ค่ะ ๆ ใช่ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ๆ อะฮะ ค่ะ ๆ อา อา ค่ะ ๆ อะฮะ อา ใช่ ๆ ใช่เลย ค่ะ
เป็นกับดักของ ของเด็กสมัยนี้ ซึ่งแบบมันไม่ควรเกิดขึ้น ในสมัยเราอะ เรารู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้ เราเพิ่งจะปลดล็อกได้เมื่อปี 2 ปีนี้เอง
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะ ก็ Gen X เหมือนกันค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
ใช่ น เรา Gen X นะ ขอบคุณ <chuckles> ขอบคุณมาก เรา เรารู้สึกว่า "เฮ้ย เราไม่ควรจะส่งต่อเรื่องนี้ให้กับเด็กรุ่นต่อไป"
อา ใช่ ใช่เลยค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ แล้ว แล้วมีใครช่วยสอนหรือเปิดมุมมองอะไรที่แบบว่า เอ่อ
มัน มันไม่ยุติธรรม
เอ่อ เหมือนกับว่า ค่ะ ค่ะ ๆ ใช่ไหมคะ อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ๆ อา
เด เด เพิ่งปลดล็อกได้ใช่ไหม? อย่าง แรกก็คือตัวเรา เอง เราให้เครดิตตัวเรามากที่สุด อะฮะ เพราะเรานั่งสมาธิเพิ่มขึ้น เราก็เห็นอะไรชัดขึ้น แล้วบวกกับเรามีสามี
ค่ะ ค่ะ อุ๊ย! นั่งสมาธิเหมือนกันเลย ค นั่งสมาธิเหมือนกันเลย ก็คือถ้าย้อนกลับไปได้นี่ ก็คือจะบอกว่าอะไรอีกดีคะ? ค่ะ
ใช่ค่ะ โอ้ ยินดีด้วย คือจะนั่งมานานกว่านี้ ตั้งแต่เกิดแล้ว <chuckles> ตั้งแต่จำความได้ควรจะแบบนั่งสมาธิ แล้วก็แบบจะเห็นอะไรชัดขึ้นอะ เร็วขึ้น แล้วก็ แล้วก็เราก็จะไม่ผิดพลาดมาจนถึงทุกวันนี้
ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ๊ย เหมือนกันเลย ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อยากบอกตัวเองอย่างงั้นเหมือนกัน ถูกต้องค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ จริงด้วย โอ้โฮ เห็นด้วยทุกอย่างเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาแชร์กัน ค่ะ สวัสดีค่ะ
อ๋อ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ